Hmm, okay. So, parehas siya, parehas, pagkain, kuwentuhan 'yan, nakakapagaan 'yan. Kasi, 'di ba, pag nagkukuwentuhan kayo parang mas maganda 'yong may kasamang pagkain, 'di ba. Kasi parang 'yon 'yong usually na magkasama talaga, eh, pag may kuwentuhan, siyempre kailangan pagkain para naman ano, 'di ba, may ginagawa din kayo, 'di ba, mas, ah, maganda 'yong kwentuhan. So
Hmm. Course. Hmm. Oo. Ang hirap naman pag walang pagkain, 'di ba? <laughs> Mm.
Oo, ayun, 'di ba, so present 'yan lagi, pa palagi 'yan. Kunwari wala wala kayong gi kuwentuhan lang kayo, siyempre kailangan may si may nginunguya-nguya gano'n, para mas maging, ano 'yong mas mahaba mapahaba pa 'yong usapan. Ayun, so parehas siya ano, lagi 'yan present siyempre saka ano oo, gano'n masaya. So, iba din pag sa pamilya siyempre gano'n din, masaya din lagi may ano, pagkain, ganiyan, kasi bonding din namin 'yon ng pamilya ko, mahilig din kaming um, sa pagkain 'yan mahilig talaga kaming kumain ng kung ano-ano. So, 'yon bonding talaga namin yan. 'Yong mga kaibigan ko din paminsan-minsan siyempre, um, pag lumalabas kami, eh, 'yon kakain talaga kami hindi pwedeng mawala 'yan. So, 'yon din, so kasama rin talaga siya sa ano namin, usap-usap tapos kain, gano'n. Mm.
Tama. Pina hmm. Hmm. Mhm. Tama. Mm. Perfect combination 'yan, eh, pagkain at kwentuhan, 'di ba, para maganda 'yong ano, vibe, ganiyan. Eh, ano b klase ba 'yong ano, parang, anong klase ba 'yong bonding mo sa pamilya mo at sa kaibigan mo na 'tsaka sino do'n sa kanila 'yong parang pinaka-master na nagpapakalma sa'yo? Meron bang 'yong parang leader na, ay itong taong 'to oo, pinaka parang siya lagi 'yong kumakalma sa'kin or parang umaalo sa'min pag-stress ako. Mm.
Oo, 'di ba? Mm. Iinga Hmm. <laughs> Pinaka-master. Mm. Oo.